بُصّ، أنا عندي مشكلة بجد مضايقاني أوي، وفعلاً حاولت أحِلّها كتير ومش عارفة خالص، ومحتاجة حَلّ عشان أنا حاسة إن أنا تعبانة، أنا 24 ساعة حاسة إن أنا مرهقة، مش عايزة أقول لك أنا بانام كمية نوم، يعني بجد ممكن أحيانًا أعدّي مثلًا ال10 ساعات وال12 ساعة نوم، وأصحى برضه حاسة إن أنا جسمي مكسّر و ومصدّعة واليوم معايا كُلُّه ماشي متلخبط، وبصراحة مش عارفة أعمل إيه، يعني أنا حاولت حاجات كتير وفعلاً مش عارفة أوصل إيه الحَلّ لموضوع إن أنا أنام وأصحى فايقة كده زي البني آدمين اللي بيصحوا يجروا دول، و وعندهم نشاط كده مش عارفة بيصحوا أصلًا جايبين النشاط ده منين، أنا باصحى باقعد ساعتين مش قادرة أتكلم ولا أقوم من على السرير، وبجد عايزة حَلّ عشان تعِبت.
آآ، أولًا أنا مقدِّر جدًا ال الظروف اللي أنتِ بتمُرّي بيها والمشاكل اللي عندِك دي، يعني النوم فعلًا بي م مش مش فكرة إرهاق وخلاص، أو مش فكرة إن هو بيخلّي الجسم مثلًا ما خدش كفايتُه في النوم وخلاص، لأ، ده كمان فعلًا بيأثّر على إنتاجيتِك وبيأثّر على مزاجِك بقية اليوم، فمشكلة زي أنتِ بتقوليها لي دي، آآ، يعني ضخمة و وأنا عارف قد إيه هي مأثّرة عليكِ يعني، فحقيقي، آآ، إن شاء الله نلاقي لها حل يعني سوا، بس بصراحة عايز أعرف منِّك تفاصيل أكتر يعني، أنتِ مشكلة الإرهاق دي بتجيلِك دايمًا والَّا بتجيلِك مثلًا بعد فترات، آآ، معيّنة لمّا تشتغلي جامد أو ترهقي نفسِك زيادة عن اللزوم فما بتعرفيش تنامي كويس؟
اهم. لأ والله، هي يُعتبر 90% أو مش 90% والله، يعني 100% فعلًا من الأيام مؤخرًا أنا بقيت كده. ممكن الموضوع بادئ معايا مثلًا من سنة مثلًا، إن أنا بقيت آآ، آآ، أرُوح السرير بصراحة اللي بيحصل إن أنا بادخل على السرير 05:00 مثلًا، أصلّي الفجر وأدخل أنام، مع إن ده المفروض بداية اليوم للناس، وأصحى بقى الساعة مثلًا 14:00، 15:00 أنا مش قادرة أقوم من على السرير، وأحيانًا طبعًا بيبقى قبل 05:00 يعني، أحيانًا مثلًا ممكن أرُوح على السرير من 02:00 مثلًا، لكن ده أبدَر حاجة بادخلها بالأمانة، آآ اتنين الفجر أو حاجة، و وافضل قاعدة بقى اتقلّب على السرير ماسكة الموبايل مش عارف إيه، الفجر يأذِّن أقوم أصلّي وأقوم نايمة، أحيانًا بقى باسقّط قبل الفجر، أحيانًا لأ، بافضل قاعدة ولكن، آآ، ماليش وقت، يعني هو من 02:00 ل05:00 أحيانًا ب بيبقى ده مع ميعاد نومي يعني، ومواعيد صحياني زي ما باقول لك كده 14:00، 15:00 العصر تاني يوم باصحى بقى مش قادرة أفوّق، وزي ما أنت شايف كده الدنيا شتا، فأنا أصلًا 15:00 دي بيبقى العصر بيأذِّن، وباحس إن أنا بالضبط ساعة والدنيا بتليّل، فاللي هو أنا صاحية أنا صاحية امتى؟ أنا صاحية عشان أدخل أنام بقى والَّا في إيه يعني! اليوم كُلّه بيتلخبط معايا.
امم.

طبعًا أكيد، و وبيقابلِك بقى أكيد مشكلة إن الناس كلّها مثلًا خلاص هي خلَّصت يومها وأنتِ بتبدئي يومِك، ف فبتلاقي إن ما فيش مثلًا حد بقى حواليكِ، أو حد معاكِ، أو أنتِ حاسّة إن أنتِ قاعدة لوحدِك، ف بي بي بيبدأ يتسلّل لِك بقى مشاعر مختلفة أكيد، ف فالموضوع فعلًا يعني كبير جدًا، بس عايز أقول لِك حاجة
اهم.
ناس كتيرة جدًا على فكرة بتعاني من الموضوع ده أو موضوع منتشر، يعني الموضوع ده مش موجود فيكِ أنتِ لوحدِك، الموضوع فعلًا منتشر وعايز أقول لِك ليه حلول كتيرة يعني، إحنا ممكن نتكلّم فيها لو حابة، آآ، بس برضه يعني عايز أعرَف منِّك هل أنتِ جرَّبتِ أي حل أو مثلًا خدتِ فترة كده معيّنة جرَّبتِ فيها حاجة معيّنة ونِفعِت معاكِ، وكنتِ بتقومي فايقة دايمًا والَّا ما جرَّبتيش؟
أيوه. إمم. اهم. إمم، لأ بصراحة ما جرَّبتش، يعني أنا لمّا بايأس بقى وفعلًا بافضَل أتقلِّب على السرير كده طول الليل وفي الآخر مش باعرف أنام، اللي بيحصل للأسف إن أنا باضطر ألجأ للمنَوّم، واللي بيعملُه معايا بقى تاني يوم بيبقى أسوأ من من أي حاجة، لأن أنا بافضَل تاني يوم طبعًا مصدّعة اليوم كُلّه، مش قادرة أصلًا يعني أنا باقول لك باقوم من على السرير كده 15:00 والَّا حاجة 15:00 فلمّا باكون واخدة منَوّم ما باقدَرش أقوم كمان 15:00 ولو قُمت بافضَل مصدّعة وحاسّة إن أنا م دماغي مصدعة، ده الحل الوحيد إن أنا أحاول أنام بدري شوية عشان أعرف أصحى بدري، لكن غير كده لأ بصراحة، ما حاولتش أعمل أي حاجة، يعني عايزة أقول لك إن أنا لمّا بيبقى عندي شغل يوم بدري، باحاول إن أنا ما أرُوحش أو أفضَل مطبّقة علشان أنا لو نِمت مش هاقدر أصحى طبعًا الساعة 07:00 وأنا نايمة 05:00 استحالة.
إمم. ده يعني طالما أنتِ أصلًا وصِلتِ لمرحلة المنَوّم دي، فمعنى كده يعني الموضوع فعلًا عامل لِك مشكلة كبيرة في حياتِك يعني، طَب إمم. أنتِ عندِك أسباب معيّنة بتخلّيكِ تسهري بالليل، أو ييجي لِك أَرَق ما قبل النوم، آآ، يعني بتقعدي تعملي إيه في الفترة دي، هل بتخُشّي تنامي على السرير وأنتِ سايبة كُلّ حاجة وما بتعرَفيش تنامي؟ والَّا مثلًا بتبقي واخدة معاكِ تليفون أو كتاب فبتسكرولي أو بتقري بتاع؟ يعني إيه ال إيه السبب اللي أنتِ حاسّة إن هو متعلّق بالنقطة دي؟
جدًا بصراحة، آه. لأ، يعني ممكن يبقى فعلًا التليفون، وكمان عايزة أقول لك إن هي يعني د دايرة مغلقة، يعني أنا طبعًا لمّا بابقى صاحية بعد العصر استحالة أعرَف أنام الساعة يعني بدري أعرف أنام الساعة ح 00:00 مثلًا، استحالة، ما أنا يعني أنا صاحية إمتى عشان أعرف أنام الساعة 00:00، وبرضه بافضَل قاعدة ماسكة التليفون بقى وأنت عارف تيك توك يجيب إنستجرام وأقفل الإنستجرام أفتح تويتر وأقفل تويتر أفتح الفيسبوك، لإن أنا كمان طول اليوم يعني الفترة اللي أنا باصحى فيها بابقى شغالة مثلًا بين بقى شغل البيت وباشتغل برّه وباشتغل freelancing، فباحس إن أنا طول اليوم بقى إيه م مش عارفة العالَم فيه إيه حواليَّ، مش لاحقة أفتح أي حاجة، فباعوَّض ده بالليل بقى إن أنا باقعد أفتح هنا شوية وهنا شوية، لو معايا صورة عايزة أنزِّلها لو مش عارفة م ما رديتش على حد الصبح عايزة أرُدّ عليه بقى بالليل و اللي هي الساعتين 3 اللي قبل النوم دُول، يمكن دُول اللي فعلًا بي بيأخروا نومي شوية.
إمم.